Ja, ne, da hast du recht. Ich werde das auf jeden Fall mal so probieren. Ich werde mich, äh, an die Kollegin einfach mal wenden und einfach schauen, ähm, was wir da machen können. Und, ähm, ja, du hast mir schon sehr geholfen, alleine auch schon für, ne, deinen deinen deinen deinen positiven Zuspruch. Das hat mir schon mal sehr viel Mut gegeben und, äh, mir so 'n bisschen die Angst auch genommen und es hat auch einfach gutgetan, mit jemandem drüber zu sprechen. Von daher, ich danke dir sehr, ähm, für deine Tipps und für deinen Input und ich werde das auf jeden Fall versuchen umzusetzen.
Ja, danke. Alles Gute dir.
Vielen Dank.